Mm.
Oo tama, tama.
Oo, ah, ikaw ba?
Tsaka yun nga. Ah, ano dapat talaga na ano ma maging disiplina sa ano sa paggastos kasi
Mm. Mm.
nga pag inubos natin yung ano natin wala na tayong maano talaga, 'di ba? Wala na tayong magagamit.
Mhm. Oo. Oo, totoo. Oo.
Ma kasi ano yung mga
Ah.
ah, karaniwang buhay ng mga tao, eh, end to end paycheck lang yung ginagawa nila.
Ah, oo, alam mo isa nga rin yun sa pangarap ko sana yung hindi ako mamuhay ng paycheck to paycheck. Kumbaga meron talagang maitatabi kasi ang hirap din ka totoo lang pag ka, ah, paytic paycheck to paycheck yung, ah, pamumuhay mo. Kumbaga wala ka ng extra, eh, hindi mo naman masabi yung mga gastusin. Ah, minsan dumadami, minsan nagkakaroon ng emergency, 'di ba? Ah, talagang ma-istress ka na lang, 'di ba?
'Di ba? Hmm. Ta tama. Tama, lalong lalo na kapag yun nga, 'di inaasahang pagkakataon, eh, bigla kang nasesante sa trabaho mo. Eh, paano na 'yan?
<chuckles> Yun pa, yun pa. Eh, lalo na kung wala kang ipon, 'di ba? Oo. Oo, ah, ayun. Ah, sige na maraming salamat dito sa kwentuhan natin na nag-enjoy ako. Ah, oo, ah, ma lalo naman ako marami ako napulot dahil sa'yo. Ah, naging masaya ako sa usapan natin. Ah, sige ingat ka at paalam.
'Di ba? Lolompo ka na 'di ba? 'Di ba, 'di ba? Oo. Maraming salamat din marami akong na pul pulot na aral dito sa'ting ano, pag-uusap. Ako rin, ako rin. Ako din. Ikaw din, ikaw din maraming salamat ulit at ano paalam.

Una, ah, 'yong ginagawa ko talaga, eh, na lilista ako sa mga regular na gastusin katulad ng, ano, kuryente, tubig, internet, 'di ba, pagkain. Kasi madalas nakasunod na dito 'yong mga ano, 'yong mga
Mm. Mm. Mm.
bayarin, 'di ba? Buwan-buwan, kasi kapag na-estimate mo na kung magkano ang buwanang gastusin na, madali ka na na lang alam kung anong porsiyento ng kita ko ang kailangan para dito, 'di ba?
Ah, oo, totoo. Mm. Tama tama, sang-ayon naman din ako dun.
Oo, 'tsaka ano 'tsaka para maiwasan ang mga- 'yon nga- mga di kailangan na paggastos, eh, nag-set ako ng budget para sa mga luho.
Mm. Mm, mm, okey ayos din din, eh, 'no? Kasi yung mga luho na 'yan kailangan mo rin talaga 'yan para ano 'no, ah, ma-satisfy mo yung
'Di ba? Oo. Mm, kasi 'yun 'yon. 'Yon lang 'yung ikakasaya natin, eh, 'yong mga luho natin, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng para na lang sa bills lahat. Eh, pa'no na tayo mabubuhay niyan wala nang life diyan, 'di ba? Hindi na matawag na ano parang robot ka na niyan kung ganun na lang 'yong buhay mo.
Oo, totoo, totoo. Malaking bagay din yun. <laughs> Totoo. Ah, totoo kumbaga ano 'yan <laughs> Kumbaga deserve mo rin naman talaga na magkaluho, 'no? Lalong-lalo na kung todo ka naman sa trabaho, todo ka sa negosyo, sobrang sipag mo. Eh, from time to time okey din talaga na mag gumastos din para sa sarili, 'di ba?
Oo. Tama, tama. Tama. Kumbaga Kumbaga pabuya para sa mga nagawa mong ano mga trabaho o kaya sa negosyo mo, 'di ba?
Tama, tama.

Oo. Eh, alam mo, ah, dagdag ko diyan, eh, may ano, may dalawang klase yung utang. Kasi yun nga, una may may masamang utang 'tsaka pangalawa, may mabuting utang. Yung masamang utang yung inutang mo lang para pambayad mo kaya sa utang mo o kaya pinambili mo ng mga luho, 'di ba? Pambili mo ng bisyo. Yun yung masamang utang. Yung may mabuting utang naman, eh, yung, halimbawa kapag ikaw ay nagnenegosyo, 'di ba? Baka mangungutang ka para dagdag puhunan mo, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, sige. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Ah, okey. Mm.Hmm. Oo nga 'no, ang ganda rin nung nasabi mong 'yan. Talagang, ah, pagkaganun yung mm.
Mm. Kasi yun nga, na na natutunan ko 'yan sa ano, sa mga yun nga, pinapanood ko na mga pinansiyal na ano, na tungku tungkol sa pera. Eh, natutunan ko dun na pwede palang umutang, hindi pala masamang umutang para sa ikabubuti ng iyong negosyo.
Mm. Mm. Mm. Oo, sabagay. Alam mo, ah, may mga napapanood din ako na parang yung mga successful na negosyante, eh, talagang meron ding mga utang yung mga 'yan. Ah, hindi mo lang talaga nalalaman kasi hindi naman nila sasabihin, 'di ba?
'Di ba? Oo. Oo nga. Ang lalaki ng mga utang nila.
<laughs> Oo. 'Tsaka ayun, alam mo yung ano, yung masamang utang na 'yan, parang mam mayroon akong konkretong halimbawa. Alam mo yung mga, ah, halimbawa, eh, gusto nilang mag gumawa ng magarbong birthday party para sa anak nila. Ah, tapos hindi naman nila hindi naman hindi naman nila kaya, 'di ba? Eh, mangungutang sila. <laughs> Oo. Oo. Eh, para sa'kin talagang maling-mali yun. Ayun yung isa siguro yun sa
Oo nga, oo nga. Tama. Nakikita ko yun. Nangungutang pa talaga para maging bongga yung ano, yung mga ta mga ano nila 'Di ba? Isa yun sa halimbawa sa ano, sa masamang utang. Kumbaga 'kumbaga nagpapa nung umutang ka para sabihin ng mga tao eh, "May pera 'to." Kasi yun nga, magara mabongga yung birthday.
Tama, tama. Oo. O <laughs> Oo, tama. Eh, anong makukuha mo sa gano'n, 'di ba? Ano yun, pagkatapos ng birthday ano yun, nganga kayo?
'Di ba? Oo nga. Para sabihin lang na ano, na may pera ganyan, 'di ba?
<laughs> Lubog ano, lubog kayo sa utang, ganyan, 'di ba? Eh, para sa'kin talagang kung magbi-birthday ka at hindi mo kaya, wag mong pilitin. Ma pwede namang simpleng handaan, simpleng kainan, 'di ba? 'Kumbaga, wag mo talagang pipilitin. Wag kang mangungutang para, ah, makapagpasikat, ah, makapagpasikat sa iba, 'di ba?
Tama, tama. Tama. Tama, tama.